Đây nè, là như thế này, là cái lúc đó là một cái ngày á là mình nhớ in như in luôn, là cuối tuần luôn, là thứ Sáu, thứ Sáu thì làm xong thì về là ừm, ừm. Á, trời ơi! Thiệt ta nói nghe, sáng hôm sau thứ Bảy là chỉ làm nửa buổi thôi, đúng hông? Thứ Sáu chiều, cái, a, làm việc xong, cái đang đi trên đường về á bạn, cái mưa mà mình hông có mang áo mưa, thì mình mắc mưa mình chạy xe về luôn nha. Đó, thì mình cũng á ừm, thì, ờ, tới ngã tư thì kẹt xe, kẹt xe thì ở Sài Gòn thì chắc là bạn biết rồi, nó kẹt kinh khủng cỡ nào, mà mưa nữa thì nó kẹt ta nói á, một tiếng rưỡi mình mới về được tới phòng trọ, ừm.
À, rồi. Thứ Sáu, ngày mười ba luôn, ừm. À, rồi. À, ướt hết Ừm. À, rồi. À, ra vậy, thế là bạn đã ướt hết. Và trên đường là cũng không có anh nào mang ô che cho bạn giống như trong phim, a, Hàn Quốc à? À, rồi.
Ờ. Hông. Hông, trời ơi, ta nói mình đi cái xe máy mà mình hổng có mang áo mưa nữa bạn ơi, bạn biết xe máy mà xe số mà con gái đi nữa. Bạn thấy mình nó thảm kinh khủng luôn á. Ừm, xong cái về tới, a, phòng trọ ừm, thì thì cũng bình thường nha, ừm, ý là tâm trạng lúc đó cũng bình thường, ừm, cũng thì cũng, ơ, thiên thiên tai chuyện gì, thời tiết mà, đâu sao. Xong cái đi về nhà, xong cái, ơ, mới vừa á mở điện thoại lên, sếp nhắn tin: "Ủa, em ơi làm cái này gấp" các kiểu, "em sửa lại mẫu thiết kế này đi, em sửa đi! Sao mà, ờ, gửi 3-4 lần mà khách vẫn chưa chịu, là do bên em làm sai hay là do tụi em yếu kém hả?" Ưm, bạn biết khúc đó ờ.
Rồi. Đúng rồi. Vậy là sau khi về nhà ướt hết, ừm, thì, à, không biết bạn cảm thấy sao? Rồi. Rồi, thế là tăng xông luôn.
Ừm, thì lúc đó mình cũng ráng nha bạn, thực sự mình cũng nghị lực mà, mình mạnh mẽ mà bạn. Mình, ờ, kịp thay một cái bộ đồ, mình không tắm luôn bạn, mình thay bộ đồ khô ráo, vô mình mở máy tính lên thiết kế lại mẫu khác cho khách. Vì mình làm dịch vụ mà, khách là, kiểu như, khách hàng là thượng đế mà bạn, đó.
Ừm. À, rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, khách hàng là thượng đế, rồi.
Đó, vồ thay mẫu cho khách nha, ngồi làm thiết kế xong gửi, gửi đi gửi lại, khách vẫn không chịu, thực sự mình làm tới 11:00 đêm luôn, cái bạn biết cái khoảnh khắc nào mà mình mình suy sụp hông?